Ne. Ne, ne, ne, ne, das hatte ich auch gedacht, das hatte ich auch gedacht. Äh, st ste ne, sind die gleiche Portion, äh, halb so teuer vielleicht wie so in den späten 90ern, okay?
Mhm, mhm. Ja. Ja, ja.
Und, ähm, ja, das sind eben kleine Sachen. Oder, wenn man Geburtstag hat, ich war im Militär, dann, äh dann haben sie Veterans Discounts oder oder isst man sogar umsonst so, weißt du?
Mhm. Ja, ja. Ach so, okay, ja schön. Ja, genau, nach so Angeboten muss man überhaupt Ausschau halten, ne? Das ist 'ne gute Sache. Mhm. Ja.
J ja, genau, also, ja, man muss bisschen schlauer werden, weißt du? Und da ist dann ist dann 'n bisschen Luft drin, aber wenn's dann noch, ähm, lange so weitergeht, ja, dann wird das Problem, weißt du? Dann ist die Luft irgendwann raus und und es ist ja nicht weißt du, wenn du nach, ähm zu der Website gehst, Social-Security-Website, da kannst du 'n 'n Konto reinmachen und dann zeigen die genau, was du verdient hast und wie viel du, äh, in Rente kassieren kannst mit 62, 63 und so weiter. Ähm, ja, also, es ist nicht schlecht, aber wie gesagt, wenn die Preise dann noch höher gehen
Ja. Mhm. Ja, dann ist die Luft irgendwann raus, ja. Ja. Ah. Erwarten kannst, ja, mhm, mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm, ja, und die Renten dann nicht mithalten oder oder das Einkommen, ja. Ja, dann sieht's blöd aus. Ja. I ich glaube, das haben die Leute schon immer gesagt: „Oh mein Gott, die Preise steigen“, aber ich habe das Gefühl, im Moment ist es besonders schlimm.
das hält ja einfach Ja. Ja, glaube ich auch. Hey, hör mal zu, gutes Gespräch, ja? Vielen Dank für deine Zeit und, ähm
Mhm. Ja. Ja, ich danke dir auch. Hat Spaß gemacht und bis demnächst mal. Ja, du auch. Tschüss.
Genieß deinen Tag, ja? Okay, gut, tschüss, tschüss.